Nah sekarang itu kan dalam berbagai aspek kehidupan orang-orang tuh sering banget nih memadukan gaya modern dan tradisional nih, nah kalo kamu pernah gak sih, mmm, biasanya memadumadankan gaya modern dan tradisional atau misalnya kamu melihat sesuatu nih Kak tentang hal ini juga? Gimana tuh pandangan kamu?
Mhm. Oke kalau melihat sih banyak ya Kak kejadiannya tuh apalagi di daerahku nih kan, aku tuh kan kota pelajar ya Kak tinggalnya di kota pelajar, hmm, sudah tertebak dong dimana pasti ya <chuckles> nah disitu, aku tuh ngerasa akhir-akhir ini memang banyak anak-anak muda yang memang kreatif bisa dibilang anak-anak muda ini kreatif dengan cara apa, mereka ini berpakaian layaknya di era 70-an di era 50-an kayak gitu ya Kak, <tsk> dan mereka tuh, berbisnis biasanya berbisnisnya tuh pun kayak misal coffee shop nih coffee shop atau pun mungkin warung makan gitu, mhm, cafe gitu dengan konsep era di tahun 50-an Kak tulisan pakai cat, apa cat air, eh, cat air cat minyak gitu ditulis pakai tangan dan, nama-namanya pun kayak nama-nama lama gitu soeboer subur terus apa namanya berdikari bener bener kayak gitu jadi kan menurutku apa ya Kak, ini tuh kayak perpaduan antara gaya modernnya zaman sekarang karena makanannya sering kali juga makanan modern yang disajikan di sana tapi, dengan nuansa era 50-an, Kak.
Mhm, Oke. Wah <chuckles> asik. Ya. <laughs> Mhm. Mhm, oke. Mhm, oke oke oke. Oke, mmm. Cafe gitu, heeh, mhm. Oh menarik tuh, mhm, mmm. Oh ya ejaannya ejaan lama ya Kak, mhm. Mhm. Mhm, oke, heeh.

Oke. Tapi nggak nggak ada tuh, Kak, takut dibilang kayak, mmm, gaya Kakak yang tadi kan yang <sucks teeth> vintage tadi ditengah gempuran tadi, kadang kayak dianggap, mmm, jadul atau dianggap kuno gitu? Mmm, ada nggak per ketakutan akan persepsi itu gitu loh? Ini aku jadi penasaran nih. <chuckles>
Iya. Oke. <chuckles> Ya. "Iya, harga mobil lu aja sama mobil gue benerin masih mahal mobil gue." Gitu aja. "Mau dicek? Coba aja nih bawa sehari."
Wah, gitu. Tadi Kakak <laughs> Oke. Oh, gitu, Kak, Kaka Kakak nanggepin misalnya orang-orang kan, <smacks lips> tau nggak sih orang-orang kan bisa biasanya mencibir kayak, "Kenapa sih anak-anak muda, ya kan anak muda anak muda tapi masih apa, tapi kok malah punya hobi yang kayak demikian," gitu kan. Oke oke. Makasih banget ya, Kak, udah nemenin aku ngobrol-ngobrol nih, Kak. Tapi, mmm, kalo boleh tau nih, Kak, gimana sih tips kayak ya udah nggak usah dengerin omongan orang kayak, mmm, fokus aja walaupun, mmm, Kakak tadi bergaya tradisional di tengah era modern. Mungkin ada, mmm, ada yang, mmm, mau Kakak bagikan gitu?
Iya. <chuckles> Bener, julid julid. <chuckles> Iya, ya. <chuckles> Suka-sukalah. Sama-sama, Kak. Mhm. Bener. Oke, selagi kamu tidak merugikan orang lain, tidak membebani orang lain jangan didengerin, kalau bisa dibeli aja itu mulutnya orangnya tuh, kasihlah tunjukin bahwasanya dirimu tuh lebih mampu dan lebih bisa dari orang itu. Bukan berarti sombong tapi justru mereka tuh yang suka ngejekin tuh berarti mereka tuh memiliki percaya diri yang rendah sih.
Mhm. <chuckles> <chuckles> Wah. Mmm. Mmm. Oke mantap, Kak, teruskan terus ya, Kak, gaya-gaya tradisional dan vintage-nya, oke. Oke, amin amin. Makasih banyak ya, Kak, mmm, aku izin pamit. Terima kasih sudah nemenin ngobrol.
Gitu. <chuckles> Siap siap semoga juga dilimpahi rezeki. <chuckles> Terima kasih banyak, Kak. Boleh sama-sama.